بالضبط. طيب، أنا شايف إن في الحتّة دي لازم رأي باباكِ وخدي بالِك عشان كمان ما يحسّش إنِّك بتتصرّفي لوحدِك، فيحِس إن ده نتيجة إن هو ي يدّي له إحساس إن هو بموضوع العِبء وده هيجرحه وهيضايقِك أنتِ كمان. فأنتِ اتكلّمي معاه، إيه رأيك يا بابا دلوقتي في المستشفى الفُلاني عندهم آآ فكرة المُمرِّض أو المُمرِّضة المُقيمة اللي ممكن تكمِّل معاك اليوم وممكن في يوم أو يومين تبات معاك كمان، أنا عايزة أبقى متطمِّنة، أنا حتى حبّيت إن أنت تيجي تقعُد معايا في البيت أو عند أخويا، بس أنا طبعًا عارفة إن بيل البيت هنا والذكريات والكلام ده وهيبقى الموضوع صعب وأنا قريّبة منّك وكده، كده بس عشان الbaby أنت عارف بقى. ده مبدئيًا لطرح فكرة ارل إيه، الرعاية البديلة. دي بطريقة لطيفة بالضبط. آآ ال القِصّة التانية أنتِ بقى كمان جِبتِ baby بُص بقى يا سي بابا ما هو ال الولد اللي موجود ده وأنت عارف بقى وال الغيارات والرِضاعة والكلام ده ومش عارف إيه، فأنا محتاجاك تساعدني. ما دام هو ما عندوش مشكلة في الحركة هاتيها من نَفْس دوره الرئيسي اللي أنتِ حبّاه واللي هو بيحب يعمله. أنا عايزاك تساعدني بقى يا سي بابا، أنا جوزي طول النهار قاعد وقافل في المكتب وقافل على نَفْسه، لازم تيجي لي بقى وخصوصًا المُمرِّض ده أ أصلًا اجتماعي كده ومن المنطقة وعارفنا، تيجي بقى تقضّي معايا بقى إيه، تقضّي معايا نُص اليوم، تقضّي معايا اليوم، لو حبّيت تبات مرّة آآ تتعوّد على حفيدك كده وتشبع منُّه وهو كمان يحِس إنّك موجود وأهو بالمرّة تساعدني يا سيدي زي ما ربِّتني تعلِّمني إزاي أربّيه أنا لسّه أم جديدة. بتعرضي الموضوع بطريقة خف
جميل جدًا، حلوة الطريقة دي. آه. جميل أوي. الله، حلوة أوي الفكرة دي. وطريقت طريقتها كمان حاسّة إن هي هتخطف قلب بابا كده وهت يعني هتخلّيه ما يحسّش بالإحراج، آه. حلوة أوي، بصراحة النصيحتين اللي أنت قُلتهم دُول، أنا حاسّة إن أنا ارتحت لهم جدًا ولو بدأت إن أنا أنفّذهم مع بابا، حاسّة إن هو هيرتاح أكتر. شكرًا ليك بجد، متشكِّرة ليك.
آه بالضب بالضبط. لإن أنتِ محتاجه له كذ بالضبط، أنتِ حتّى ح لمّا تغلّفي الموضو أكيد إن شاء الله. العفو، على إيه؟